Fíjate que, hay cosas que me suceden así como que todos los días, respecto de enojarme y demás, y a veces me cuesta un poquito controlar esa ira. No sé a qué se deba, te soy honesto, o sea sé sé sé lo que la detona, pero no sé a qué se deba de que, ya bastante tiempo para acá, eh, suelo me suelo irritar mucho con cositas. Te explico, por ejemplo, am, llevo 10 años trabajando en un empleo home office, ¿no? Un empleo remoto, entonces, pues, ya me acostumbré a que, pues, mi teléfono esté en silencio, ya me acostumbré a no tener ruido. Em, a a mi perrito lo lo he entrenado muy bien para que no ladre mientras trabajo. Eh, y él me respeta mucho, ¿no? Eh, mi perrito, lo agradezco, que no me ladra, incluso ya lo enseñé que hasta cuando tocan la puerta, que no ladre y como que me voltee a ver luego, luego, ¿sabes? Entonces, como que una parte importante para mí es eso, ¿no? El ruido.
Ujú. Okey. Ajá. Okey.
Y de repente hay cosas que me que me causan bastante enojo, ¿sabes? Por ejemplo, ayer yo estaba trabajando y se pone uno de estos carros perifonistas, de perifoneo, de un de un circo, o sea, enfrente de mi casa, en la puerta de mi casa, y es que, me mudé y por la urgencia de mudarme, pues elegí una casa que estaba sobre la avenida, pues imagínate. Entonces, ponle que ese no sea tanto el problema porque no es que se meta tanto el ruido, pero cuando te lo hacen directo, como ese carro de perifoneo, ¿no? Me me me estresó mucho y se quedó ahí como una hora y media, ¿y sabes qué? O sea, yo estaba a punto de salir y decirle de cosas, pero le llame la policía, te soy honesto y la policía vino y lo quitó, la verdad, ya una vez otro otro de un de una tienda de conveniencia también había estado aquí en la puerta, así con y con la bocina volteando hacia hacia mi casa. Entonces yo sí salí y le dije: "Oye bájale ¿no?". Y y me hice el dormido y le dije: "Oye tengo un tercer turno, te encargo por favor, no está muy alto, bájale poquito". "Oh no, disculpa mi jefe", que no sé qué, "ya me voy a mover". Entonces como que este tipo de cositas ¿no? Muy pequeñas, me causan ira. No sé si es porque estoy envejeciendo, no sé si es por mi trabajo, no sé si es que estoy exagerando, pero me cuesta un poquito ¿no? Con con controlarla, manejar ese tipo de ira y pues por eso venía contigo, a ver si tienes por ahí algún consejito que me puedas, proporcionar.
Ujú. Okey. Okey. Okey. Ah, okey, claro, en entiendo perfecto la situación, y y primero que nada me gustaría decirte que, que pues lamento esta situación tan frustrante y agotadora mentalmente que que pueda ser. Eh, y segundo, gracias por compartirlo, no sé si lo has compartido con alguien más, pero bueno valoro, eh, el que lo compartas conmigo, y bueno espero que, con esta conversación, pues, te puedas llevar algo positivo, alguna sugerencia que realmente te te sirva, te funcione, y te sea de utilidad. Eh, solamente, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas para tener un poquito más de contexto. Mm, ¿normalmente esto suele aparecer? Por ejemplo, ahorita me comentas, ¿no? Cuando te interrumpen en tus actividades, por ejemplo, ahorita eso, que el ruido te afecte en tu trabajo, pero em, no sé, ¿has identificado quizá algún detonante, eh, diferente? O sea, algo que digas: "A lo mejor esto no me está afectando, pero, de igual manera me provoca ira".
Claro. Fíjate que, mm, es que si hay algunas cosas que que lo que lo detonan y que no sea esta parte, ¿no?, de lo del ruido, de los carros, etcétera, o sea, si hay otras cosas que, por ejemplo, detonan esa ira, por ejemplo, los perros, el ladrido de los perros también, es algo que no tolero, pero quitando el el lado, este, digamos, el lado del exterior, o sea, de afuera de la calle, ¿algo más que me pro que me que me pro que me cause o produzca ira? Estoy pensando, o sea, ¿te refieres tu pregunta a que si hay algo que no sea eso que me dé ira también?
Ajá. Ajá, ajá, así es como que, ¿si eres enojón como que en diferentes aspectos?, en diferentes situaciones eres como que poco tolerante o poco paciente, ¿o solamente en ese tipo de cosas?, como que te interrumpan o que te afecten directamente.
Más bien Exactamente, lo acabas de dar en el punto. Cuando encuentro que algo me afecta directamente, es cuando me pongo con con ira, pero no, o sea, en general yo soy una persona que que incluso tengo mucho autocontrol, te soy honesto, o sea, por ejemplo, de repente, ah, mm, luego estoy con mi hijo y tira cosas, ¿no?, como que una una botella con refresco y mancha el suelo, ¿no?, entonces, digo, por dentro digo: "Oh", pero digo: "Ah, fue un accidente", ¿no?, o sea, como que tengo ese tiempo de au de autocontrol, que a lo mejor antes no tenía, o que, por ejemplo, yo en mi familia veía que no se tenía, ¿no?, entonces, tengo este tiempo de autocontrol de de poder decir: "Ah, sí, me podría enojar, pero, pues, fue un accidente". Por ejemplo, mi perro, mi perrito es una es un amor de perro, pero, por ejemplo
Ajá. Okey.
si voy, por ejemplo, yo me lo llevo a correr, cuando salgo a correr o a caminar, me lo llevo, me voy 1 hora diaria, entonces, a veces me estresa tanto que no puedo caminar ni correr bien porque ya me está jalando porque quiere oler, no sé, la popo de otro perro o el pasto o quiere hacer, y yo digo: "Ay, ya no vuelvo ya no vuelvo a traerlo", ¿no?, <chuckles> porque, en pero entonces son cosas que me afectan directamente, entonces, ya que lo que hice fue: "Okey, mejor lo saco aquí unos 20 minutos al parque que tengo enfrente y después lo dejo y me voy yo solo a caminar, corro sin problemas, sin", ¿sabes? Entonces busco como que soluciones, me me logo me logro tranquilizar, pero sí es en cosas que me afectan directamente. En la vida cotidiana, la verdad es que soy una persona bastante, pero bastante prudente, bastante, este, mm, que aguanto bastante, ¿no?, tengo tolerancia, soy muy paciente, entonces, no, yo creo que sí es cuando algo me afecta directamente.
Ajá. Okey. Okey, entiendo. Oye, ¿Y qué haces normalmente cuando te enojas? O sea, ¿sientes que pierdes el control o sientes, como me mencionas, que sí sueles tener la la situación controlada?
Pues, eh, cuando estoy así siento que tengo la situación controlada, honestamente. O sea, sí sí es algo que puedo controlar cuando te digo que que es algo que me afecta indirectamente, eh, puedo controlarlo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de lo que te decía, ¿no? De mi perrito y demás. Lo que me afecta, el hecho de de lo que te comento, de de de los perros, del ruido y demás. Pues, por ejemplo, sí hay veces que pierdo la paciencia, ¿no? O sea, con este, con cosas como la de correr o así, lo controlo. Pero, por ejemplo, en en lo de los perros, ¿no? Hay veces que sí me me hacen perder la cordura. Digo, o sea, no, sí les grito, ¿no? Salgo y ya cállense, hijos de su mamá, ¿no? O sea, y luego con toda la intención de que el vecino, pues, también ponga de su parte, porque ya ha hablado con él incluso, ¿no? Ya ha hablado con él y, pues, no le importa, ¿no? Y pues <shushes> no cuida a su persona, no cuida a sus perros, está lleno de popó, pues evidentemente, pues no le interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya ya cuando tengo esta ira así ya acumulada de que los perros no se callan y y demás, la verdad es que sí agarro y les aviento agua. O sea, <chuckles> les aviento agua. Incluso, ¿sabes qué? Los perros no, están, est lloran por estrés, porque no los sacan, no los pasean, no los procuran. Y en ocasiones lo que hago es que les aviento algo de comer, ¿sabes? Para que se, <chuckles> o sea, es un ganar-ganar, ellos se callan y me dejan trabajar y y y ellos comen algo, ¿no? Entonces, pero a veces, por ejemplo, sí es mucha mi desesperación que llego a a gritarles de cosas o o les aviento agua, porque sí, de verdad, es que no se callan.
Okey. Okey, okey, okey. Okey. Okey. Okey, en entiendo perfecto la la la situación. Creo que con este contexto, eh, tengo un par de sugerencias que que quizá te podrían ayudar. Creo que, eh, una, pues, muy fácil y y bueno, es más bien de decisión, pero sería una buena herramienta con la cual podrías recurrir. Quizás sería una técnica rápida de regulación, tú tú me comentas que sueles tener bastante autocontrol y temple, entonces quizá, antes de reaccionar, em, pues puedes resp tomar una pausa y respirar, eh, sobre todo pensando que al final, al que la afecta no es a la otra persona, es a ti, ¿por qué?, porque te frustras, porque te estresas, eh, te pones de mal humor y y pues, eso no es nada positivo para ti, ¿no?, eh, en segunda, también, eh, pues, no puedes tener el control de todo y me parece importante que estés, eh, un poco consciente de eso, ¿no?, entonces, que digas a ver, pues yo no puedo controlar lo que hace el vecino, lo que hacen mis perros del vecino, porque pues no es mi responsabilidad, eso ya está fuera de mi control. Pero sí puedo controlar lo que hago yo. Entonces, quizás si, em, necesitas una zona de absoluto silencio y que no entre el ruido, eh, pues podrías adaptar, eh, un poquito el espacio en donde trabajas, comprarte una cabina pequeña de aislamiento de ruido, eh, poner, no sé, cojines alrededor, eh, no sé, buscar la manera de que aunque esté el ruido, eh, pues no te afecte y que lo escuches menos, ¿no?, así pues, eh, no te estás peleando con ellos, y tampoco te estás enojando, tampoco estás dándoles comida, tampoco estás echándoles agua. Entonces, eh, creo que podría, eh, funcionar y sobre todo también aprender a identificar como estas señales y y detonantes de qué es lo que te suele, eh, pues sacar de de tus casillas y llevarte a ese punto de desesperación, eh, e irá para irles reduciendo. Por ejemplo, ahorita si lo el ruido que provocan tu vecino y sus perros te provoca una ira impresionante, bueno, pues si ya sabes qué ocurre, quizá, puedas prevenirlo un poco. No sé, ¿qué opinas?
Claro, sí, sí, sí, la verdad es que son muy puntuales, muy puntuales el eh, estos consejos que me das, estas palabras que que me que me comentas. Bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo que te tomas para, mm el, tiempo que te tomas para para darme estas palabras, para darme estos consejos. Y sí, creo que es algo que que yo pudiese poner en práctica, que yo pudiese empezar a empezar a, sí, pues, a poner en práctica, ¿no?, a a hacerlo para que de esta manera yo pueda encontrar lo que es una una tranquilidad, ¿verdad?, este, poder, este, pues, ya no sentirme tan frustrado, pues, ya no sentirme con esa ira. Porque a final de cuentas, pues, entiendo que es pues me daño yo, ¿no?, a final de cuentas el hecho de tener esta ira termina dañándome, ¿no?, he he he escuchado en casos, ¿no?, de que hasta termina dicen por ahí, ¿no?, que que hasta hace mal para el hígado y cosas así. Entonces, como que también debería ponerme a pensar un poquito respecto de todo esto, porque sí necesito encontrar esa esa calma, esa respiración para no perder los estribos, ¿y y sabes qué?, pues, también para no desquitarme con los animalitos, ¿no?, que no tienen nada de nada de culpa el el mojarlos, más que nada, no los daño. O sea, los los mojo para que como que se expanden y se callen, ¿no?, pero, te digo, en ocasiones también les doy de comer, o sea, para que no hagan ruido. Pero sí creo que que no que no debería de sacar esa frustración de esa manera. Quisiera agradecerte, de verdad, por haberme escuchado y por todos los buenos consejos que me diste. De verdad, los valoro mucho.
Claro. Ujú. ¡Claro! No, aquí estoy para cuando lo necesites, recuerda que yo estoy para ayudarte, así que confía en que lo vas a hacer de manera increíble. Éxito.